Dianya sih yang ngomong Kak, jadi aku juga langsung, oh, langsung kaget juga dong aku, oh dia nggak mau gitu kan. Tapi aku kan ngerasa agak sedikit nggak enak hati juga dong, Kak, aduh kayak ditolak gitu kan ya?
Benar benar benar. Ih, bener benar banget sih, Kak. Kayak agak kagok nggak sih? <laughs>
Heeh, kayak kayak ditolak, ya ampun niat baik ditolak gitu rasanya kayak gitu. Nah terus kan aku bicara sama suami aku sih itu yang paling aman ya, jadi aku bilang sama suami aku, "Dibilang tradisinya di sini cium pipi kiri, pipi kanan 3 kali ternyata kok ada juga yang enggak mau dicium?" Aku bilang gitu sama suami aku, "dan berarti itu enggak bener-bener budaya dong," aku bilang gitu, heeh, kayak gitu. Jadi kan itu menyebabkan aku salah paham dong, Kak, pertamanya kan aku harusnya gitu, terus yang cium mulut juga, oh enggak gitu kan kayak gitu jad dilihat semua orang karena aku pertama kesannya kan ibu aku ngomong gitu, ya aku percaya karena Ibu aku lebih sering kesini, heeh, kirain kayak gitu. Hah kok kakak semuanya gitu aneh banget kalau orang baru karena udah langsung cium bibir gitu kan ya?
Bener bener bener. Iya. Cium pipi kiri kanan. Iya. Benar benar benar. Iya, heeh. Gak semua orang juga, iya. Wah. Kayak, semua gitu ya? Iya iya, bener banget sih, Kak.
Males juga gitu kan, Kak?
Tapi aku punya pertanyaan nih, Kak, itu memang harus 3 kali atau gimana, Kak? Kan biasanya kan ada, eee, yaudah orang kiri kanan doang kan, ini kan berarti kan harus beneran 3 kali nggak sih?
Mhm. Iya, kalau Belanda o otomatis ya kadang-kadang waktu pertama nih ya, Kak, aku kan biasanya ke kiri kanan doang gitu ya, terus akunya kan jadi dari akunya kayak kebalik. Jadi kalau k yang itu kan yang, eee, oma-oma itu kan dia mundur, nah kali ini, eee, aku lupa kalau di Indonesia misalkan cuma 2 kali deh gitu ya, kadang sekali doang kan, nah aku ceritanya udah dicium kiri kanan terus akunya mundur karena aku pikir udah kelar bukan akunya me enggak mau gitu kan. Aku pikir udah kelar jadinya akunya mundur tiap kali begitu jadi aduh salah paham lagi gitu, itu aku latihan juga sih, Kak, sampai jangan lupa nih 3 kali gitu.
Kenapa, Kak? Iya iya. Iya. Benar Oh. Bener bener bener. <laughs> Sampai berapa lama tu, Kak, akhirnya udah jadi kebiasaan 3 kali? Karena biasanya kan itu kan kayak terbiasa enggak sih, Kak?

Ya pertamanya udah pastilah kayak agak-agak, "Ah, nggak! Nggak maksudnya gitu, nggak maksudnya gini". Nah terus tapi lama-lama kan, eee, ini yang yang si, mantan itu mungkin kan agak-agak, eee, ya gimana sih, kayak mungkin saingan juga ke aku ya. Jadi kadang-kadang suka, ngeselin juga sih Kak. Kayak misalkan, "ah, nggak cantik dia, nggak gini" kan ngeselin gitu, maksud aku "ih, kok nggak sopan banget".
Mhm. Iya. Iya. Oh malah mancing juga ya Kak. <chuckles>
Iya, bikin naik darah kan, kan lama-lama aku ngerti dong bahasa Belanda dong Kak. Ngeselinnya kenapa Kak, maksud aku, eee, mereka itu kan orang, orang-orang itu pada nggak ada basa-basi Kak, ngomong langsung. Mereka saling ngomong kayak, "ah nggak, cuma segitu doang" kok bisa si sih laki aku tuh mau sama aku, gitu. Kan ngeselin, aku kan nggak sopan banget tuh orang, gitu kan, nyakitin orang.
<chuckles> Iya. Oh iya sih. Iya. Mhm. Iya benar. Keyo tapi waktu itu Kakak belum ngerti tuh, ngomongnya?
Kayak aku, kata-katanya kan tahu lah Kak. Apa, cantik enggaknya kan tahu. Kalau misalkan kata enggak itu tahu Kak. Kayak misalkan, e not, gitu kan aku tahu ke Inggris, "Oh, not ya enggak" gitu kan. Aku tahu kan,, terus udah gitu misalkan cantik kan aku tahu, gitu. Jadi, aku juga bilang, "Ha?"
Oh, iya. Iya, ya ya ya ya. Oh, tahu tapi nggak bisa dibales aja gitu ya?
Nggak bisa, pertamanya kan, e ew pasif dulu Kak. Beberapa kata gitu kan, terus adiknya pacarnya juga main, se apa bekas mantannya juga kayak, 1 grup gitu loh. Aku sampai bilang sama suami aku, "Kayak nggak punya teman lain sih?" Kok mainnya kayak kita tuh Iya! Yang benar aja gitu, aku bilang "ngawur" aku bilang gitu. "Ntar lama-lama aku bikin reuni juga nih" aku bilang gitu, "sama mantan-mantan aku, mau?" aku gituin. Heeh, e dibales, gitu. Ya, karena kan kesel juga Kak, kayak gitu. Nah itu, salah paham jadinya kan. Tersinggung lah aku juga, mmm.
Benar benar benar benar benar. Wah. Sama mantan. <chuckles> <chuckles> Wah. Iya. Dibalas ya Kak. <laughs> Iya benar juga sih Kak. Kayak, beda budayanya juga, kan kita nggak tahu ya. Walaupun mungkin mereka udah nggak ada apa-apa, kan tapi ya tetap aja kayak, kita kan, biasanya saling menghargai gitu ya Kak, ini ada istrinya di sini, nggak mungkin lah. <chuckles>

Iya, kenapa tuh Kak?
Ini hal yang pertama, ini ya, soal cium pipi. Memang, begitu adat istiadatnya Kak, budayanya. Cuman, ternyata tidak semua orang kayak begitu. Jadi nih, ceritanya nih, aku ketemu yang orang udah agak agak tua deh, udah udah si oma lah, si nenek nih, ceritanya.
Cuman? Oh. Iya iya iya.
Aku, eee, s ini loh Kak aku biasanya di Indonesia kan, pertamanya jabatan tangan dulu, gitu ya, jabatan tangan, terus sekalian aku mau maju, kan Kakak tau kalau, gimana kita heeh, mau cium pipi, gitu. Itu, si neneknya ini, mundur, jadi aku berasa kayak, apa sih, dia tuh kayak, badannya agak sedikit tarik ke belakang, gitu.
Benar benar. Mau, cipika-cipiki. <giggles> Iya. Iya iya iya.
Kan jadi kayak menjauh dari aku dong, jadi aku juga sadar diri ya, aku kan, eee, yah, bisa lihat bahasa tubuh juga dong, kita berasa ya, kok ini bikin dia mundur, ya, udah berarti apa, dia enggak mau dicium pipi kiri-kanan heeh. Nah itu sekali, terus, lain waktu ada lagi nih keluarga Belanda lagi, kalau yang itu, yang pertama tuh, orang Indonesia udah lama tinggal di sini Kak, kayak gitu heeh. Nah, terus ada yang temennya si oma yang yang enggak mau dicium itu bilang, gitu, "Ya memang dia itu enggak pernah heeh, dia itu memang nggak pernah mau mau cium pipi," katanya, gitu, "Oh ya, oke oke, aku paham." Nah aku pikir itu kan, perkecualian Kak, karena kan budaya di otak aku itu kan, "Oh, cium pipi kiri-kanan," gitu kan. Nah, sekali lagi lain waktu, pernah lagi nih Kak, kejadian kayak gitu, nah ini temennya suami aku. Suami istri orang Belanda heeh, asli, Belanda asli heeh. Terus <chuckles> kan ada juga Belanda yang campur atau kayak aku juga orang Belanda dibilangnya kan, karena aku udah warga negara.
Benar benar benar. Benar banget sih Kak. Nggak mau ya iya. Oh, iya. Kenapa tuh Kak? Benar. Oh, orang Belanda? Benar, mhm. Asli iya, benar-benar asli. Gimana tuh Kak? Iya, benar, udah campur ya? Terus gimana Kak?
Iya, nah itu, eee, sama juga kejadiannya Kak, jadi aku nyalamin, mau sopan, mau cium pipi, se aku maju juga ke depan. Eh, si oma ini mundur juga badannya.